Heu, je pourrais te dire que oui, je s je je peux sentir une certaine thérapie à cuisiner surtout que je la sentais m plus, avant, maintenant un peu moins, heu, mais maintenant un peu moins parce que j'essaie d'être au régime, c'est vraiment là, est la raison. <chuckles> Maintenant, c'est salade, salade, salade, mais hem, j'aime beaucoup cuisiner parce que j'aime bien, heu, faire les les pas préparés une chose et après une autre et maintenant je me suis lancée dans la pâtisserie et heu, particulièrement dans les cheesecakes au chocolat avec heu avec heu, les Biscoffs.
D'accord. Mmh. Mmh. Mmh. OK, les, heu
Et heu, et j'adore faire ça, j'ad voilà, les spéculos, j'ai j'ai une une passion pour les spéculos alors tu fais ton cheesecake avec heu, chocolat et spéculos et c'est mais doux, riche, craquant enfin tout tout ce que tu peux imaginer est dans le dans le gâteau lui-même. Le problème, c'est que j'ai envie de le faire le gâteau mais quand je suis toute seule et ça c'est un grand non parce que tu imagines quand même une personne manger un gâteau, c'est pas vraiment ce qu'on fait quand on est au régime.
Spéculos c'est ça? Mmh. <chuckles> Je viens. Mmh. Est-ce que tu peux peut-être en faire en en petite portion?
Non, <chuckles> je fais tout en grand. <laughs> C'est comme les plats de pâtes, je fais des pâtes pour 3 personnes, au moins. <chuckles>
<laughs> Comme ça, au moins, il y a pas de culpabilité. <chuckles>
Bon, tu le gardes évidemment, tu as pas besoin de le manger tout de suite mais tu sais, quand tu ouvres le frigidaire et te le gâteau te fait un clin d'oeil ou le les 45 kg kilogrammes de pâtes que tu as fait. <chuckles>
Ah bah, toute façon, s'il est là, il faut le manger, oui. Ouais, ouais, non, mais non, mais c'est sûr, donc ouais donc heu, ça t'est arrivé, heu, comme tu disais plusieurs fois, du coup, de de soigner des des tes proches, en fait, avec un repas?
Tout à fait.
Et heu, et merci, bah, en tout cas, d'avoir, heu, de m'avoir partagé ça, c'était un un plaisir à écouter, heu, je retiens, heu, la l la nourriture confort, le fromage <chuckles>
Retiens, s'il te plaît, les conseils voilà, exactement. <chuckles>
le fromage et tu as dit quoi? Les pâtes au saumon, aussi? C'est ça ou le ouais.
Les pâtes, n'importe quelle pâte plat de pâtes, mais à l'italienne, hein, pas les trucs qu'on achète au supermarché pré préfabriqué, vraiment, les faire et c'est super facile, tu peux même faire des pâtes avec de l'huile d'olive, un petit peu d'ail et un petit peu de de, mmh de piment, pas trop quand même, et et et c'est délicieux.
Mmh. Mmh mh. Mmh.